Ừm. <smacks lips> Cũng là một ý hay ha. Vậy thì á, một câu hỏi cuối đi ừ, à.
Ừm. Ừm, sẵn sàng.
<laughs> Nếu như mà bạn muốn giữ lại nhất một cái giá trị văn hóa mà ông bà đã để lại, giờ tổng kết tất tất cả những cái bạn đã học được tới bây giờ giá trị nào?
Ồ, ừm, đúng rồi. Ờ, đó là giá trị tình làng nghĩa xóm. Ừm, mình thấy, ờ, kiểu như, con người với con người với nhau thì nó quan trọng nhất là cái sự tình nghĩa, cái sự, ờ, giúp đỡ lẫn nhau để mà phát triển một cái cộng đồng. Nghĩa là một khi đã là con người thì nó phải sống trong cộng đồng chứ không ai là, kiểu, phát triển độc lập và sống một mình được. Cho nên mình mà hiện tại thì mình thấy cái giá trị đó đang bị bai một đi, cho nên mình rất là mong muốn sẽ có thể góp một phần nào đó để giữ gìn lại cái văn hóa, cái bản sắc đó.

Ờ, theo mình thì hông đâu, tại vì mình vẫn có cái thời gian để mà ở bên nhau, vui đùa với nhau, thì mục đích ngày Tết là để làm gì, để mọi người gắn kết lại, thì mình đã có những cái thời mình đang có thêm thời gian để mà cùng ngồi lại với nhau. Chưa kể là khi mà mình bớt đi cái thời gian chuẩn bị Tết á, thì tâm trạng mình thoải mái hơn, vui vẻ hơn, thì khi mà mình ngồi lại với nhau mình có thể chơi ngoài việc nấu ăn mình có thể chơi với nhau, mình có thể trò chuyện nhiều hơn với nhau, thì mô hình chung có thể là nó sẽ giúp mọi người hiểu nhau hơn, gắn kết nhau hơn, mà lại tâm trạng nó thoải mái mà hông có đỡ đỡ mệt nữa.
Ừm, mình nghĩ là cũng một phần là đúng.
Ừm hừm,
Nhưng mà bạn hiện tại đang đang ở thành phố, đúng hông?
Ừm, mình là ở ngoại thành. Ờ. <laughs>
Ờ, vậy là bạn, ờ, vẫn ở quê luôn.

Vậy thì, ờ, mình hiểu được cái cái vấn đề đó. À, cái cái vấn đề mà bạn chia sẻ, giống như là, ờ, được cái dịp Tết mà ngồi lại quây quần với nhau cùng nấu bánh tét hay là nấu bánh chưng á, thì nó rất là, gọi, mình thấy nó rất là hoài niệm luôn. Và á, cái cái mùi vị, cái âm thanh đó nó gắn liền với ký ức này á, bạn còn nhớ nữa hông? Bạn còn cảm thấy nó như thế nào hông?
Ừm. Ừm, rất là nhớ luôn nha, ừm, gọi là sao ta, cái mùi của mùi vị của cái cái hương hương vị Tết, người ta hay gọi hương vị Tết á, thì hông biết là bạn có cảm nhận được hông? Nghĩa là ngoài, à, hương vị của hoa mai, hoa đào gì đó, thì mình cũng còn là cái hương vị của, ưm, khói bếp. Khói bếp là vì mình nấu bánh tét, bánh chưng đồ nè, ờ, của mùi hương của món ăn, những cái cái món ăn cổ truyền. Rồi, à, ờ, mình có mâm ngũ quả nè. Rồi ngày Tết thì, ờ, ừm, gọi là, sao ta, kết hợp những những cái mùi hương đó thì nó tạo ra một cái không khí mà, gọi là, ờ, nói sao ta, ừm, hiện tại mình rất là khó tìm lại được cái, gọi là, cái không khí của sự truyền thống hả?
Ừm. Ừm, thì mình
Rồi, ừm, chưa kể là những cái mùi, ờ, gọi là, hương nhang. Hương nhang nó cũng rất là đặc trưng của, ưm, của, ưm, mùa Tết ở miền Nam.
Ừm, cũng đúng ha. Là văn hóa thì đúng là mùa Tết thì mình cũng, ơ, gọi là, cúng tổ tiên, cái mùi, ờ, nhang nó cũng là một cái mùi mình nghĩ là đặc trưng. Đúng rồi, và á, cái, ơm
Ừm.